Me lo ricordo fintanto che ero a casa
Mh-mh. Sì.
noioso, noioso. Cioè, per me era una noia, perché io dicevo: "Cavolo, arriva la domenica, ehm, non facciamo mai niente di diverso", no, perché comunque, ehm, c'erano mhmm, approssimativamente si mangiavano anche le stesse cose, nel senso che anche la nonna ci aveva abituato a fare, ehm, la pasta in un certo modo sì, per carità, ogni tanto variava, però intanto che sei a casa la vedi un po' come: "Vabbè la domenica stiamo tutti insieme, mangiamo pure quel qualcosina in più e lì finisce la storia." Oggi invece, ehm, attendi la domenica perché, ehm, magari il pranzo ad esempio ora ci si divide, il pranzo magari, ehm, lo passo a casa dei miei, la sera a casa dei genitori del mio compagno, quindi è proprio una giornata, ehm, da passare in famiglia e lo aspetti pure perché dopo una settimana frenetica, no, non vedi l'ora di di stare un po' di tempo in famiglia.
Ah, okay. <chuckles> Ah. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Certo. Mh. Eh sì, e magari rilassarti e concederti veramente di nuovo quel quel momento in cui puoi stare bene di nuovo a casa. Ehm, sì, tra le mura domestiche che ti hanno da sempre accolta e e voluta
Sì. Mh-mh. E ti dirò di più, addirittura adesso il pranzo della domenica ehm, cioè talvolta capita anche, sia a me che a mia sorella, di volerlo organizzare o o a casa mia o a casa sua. Quindi abbiamo anche quella quella sì, sì, sì, quell'iniziativa di voler dire: "Ma che fa? Anziché andare da mamma, da papà a mettere disturbo lì, mhmm, li invitiamo noi". Cioè sì, sì, c'è questa cosa proprio di mettersi in gioco e magari ognuno poi contribuisce, porta, ehm, magari mamma il primo, io faccio il secondo, mia sorella magari pensa al dolce, per dire ci dividiamo anche i compiti e quindi, ehm, sappiamo che la domenica è un appuntamento fisso, ecco, che ci vediamo, facciamo anche il resoconto della settimana, ci prendiamo un po' in giro, quindi è un momento veramente importante.
Mh-mh. Ah, bene. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Eh eh. <chuckles> Ah. Mhmm, bello, bello assolutamente, anche perché punto, come dicevi tu, mhmm, ora che sete anche cresciute magari, uhm, ha un un sapore nuovo, anche perché avete la possibilità di passarlo anche nelle vostre case, sempre con gli stessi componenti, assolutamente. Va bene, io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione. È stata davvero interessante sapere delle tue tradizioni, e grazie mille da davvero.
Mh-mh. Sì. Sì. Ma figurati.